أنا مسافر كده اليومين دول و يعني أنا بِطَبعي باحب إن أنا أتمشّى وألَفْلِف وكده. يمكن أنا في مصر هنا باعرف أعمل الموضوع ده و يعني عندي شوية كده مهارات، بس برّه مش عارف. خايف إن مثلًا أتوه، أ أتسرق كده. فكنت عايز أفكّر معاكِ كده بصوت عالي في الموضوع ده، بحيث إن أنا أضبّط موضوع إن أنا أتحرّك كده في الأماكن اللي أنا ما أعرفهاش وأكون متطمن.
طبعًا أنا فاهماك وفاهمة قَلَقَك. طبعًا السفر في أي مكان وخصوصًا لو جديد، أكيد هَيهِز إحساس الأمان عندك. آآ وحتّة إن أنت برضه تبقى خايف إن أنت تتوه أو إن أنت تتسرق، آآ دي حاجة أكيد بتقلِقَك وبتضغط عليك يو ده أكيد إن أنت مش معناه إن أنت مثلًا ضعيف أو إن الموضوع يعني حاجة جامدة، بس ه يعني واحدة، واحدة هتتحَل. بس قُل لي أنت لمّا بتحب تسافر دايمًا بتسافر لوحدك والّا بتسافر مع ناس تانية؟
والله لأ. يعني في الطبيعي كنت بابقى مسافر كان بيكون معايا ناس صحابي. كنت آه ممكن ساعات مثلًا باسيبهم وأنزل أتمشّى مع نفسي أو كده. بس المرّة دي، دي هتكون أول سفرية كده أسافر لوحدي خالص في بلد ما أعرفهاش. فيمكن ده برضه اللي عامل لي إحساس القَلَق شوية إن أنا هاكون برضه لوحدي فلو حصل لي أي موقف حتّى مش هاعرف إن أنا أتصرّف، لو فلوسي اتسرقِت ما فيش حد أستلف منّه وكده يعني. فموضوع إن أنا مسافر لوحدي ده هو فعلًا عامل لي القَلَق الأكبر يعني.
طبعًا يعني مقدّرة قلقَك ومقدّرة خوفك جدًا وحاسّه بيك، بس طب إيه أكتر حاجة بتقلقك أو بتخَوّفك، إن أنت تتوه والّا إن أنت فلوسك تتسرق، والّا الإحساسين مع بعض قالقينك؟ يعني إيه أكتر حاجة لو حصلت لك لا قدر الله ممكن تتضايق أوي، أو تخاف منها أكتر؟
آآ، ه أعتقد إن فلوسي تتسرق لإن لو فلوسي اتسرقت مثلًا ده هيأثّر على السفرية، أنا مسافر أتفسّح وانبسط فلمّا فلوسي تتسرق ده هيأثّر على السفرية، مش هاقدر إن أنا أستمتع ببقية السفرية، وم ممكن حتّى كمان الفلوس كلّها اللي معايا تتسرق، ما يبقاش مثلًا معايا فلوس إن أنا حتّى أرجع للفندق اللي أنا قاعد فيه أو المكان اللي أنا قاعد فيه أو كده، فباحس موضوع الفلوس ده بيقلقني جدًا وباخاف برضه إن أنا أسيب الفلوس في البيت، لا ما بيبقاش مس أو في الفندق اللي أنا فيه، لإن أنا ما باحجزش
فاهماك طبعًا. تحتاجها مثلًا وأنت برّه.
آآ لأ ما بابقاش مستأمن الصراحة، لإن الفندق بيكون باحجز فنادق مش حاجة مثلًا 5 Stars أو كده، لأ باحجز حاجة تكون مناسبة للميزانية، فما بابقاش مستأمن الصراحة إن أنا أسيب الفلوس بتاعتي برضه في الفندق، فباكون بقى خايف إن أنا آخدها مثلًا معايا وأنا باتمشى أو أسيبها في الفندق أو كده، الموضوع ده برضه بيقلقني كده.
فاهماك طبعًا ومقدرة قلقك. طب، ال الخوف والقلق ده جاي لك من تجربة حصلت قبل كده، والّا ده مجرد توقع؟
آآ، والله لأ، يعني هو ممكن يكون توقع مش عشان حاجة حصلت أو كده. يعني مش آآ، إن أنا مثلًا حد سرقني أو بس باكون متوقع من كمان التجارب اللي بتكون على النت، أو يعني باسمع ساعات الناس يقول لك الفنادق والحاجات اللي هي زي Airbnb والحاجات دي ما بتكونش أمان، ولإن هم بيكون معاهم نسخة تانية من المفتاح وساعات ممكن بيخشوا، والموضوع ما بيبقاش بقى إن أنتَ جاي سايح قاعد مثلًا أسبوع أو كده. فباسمع تجارب على النت، فهي يمكن الموضوع ده هو اللي بيقلقني
هي اللي محددة القلق اللي جواك يعني. امم.
بالضبط، آه. إنما مش تجربة شخصية معايّا قبل كده أو كده.
طب، أنتَ الحاجات اللي مخوفاك دي كلها طبعًا يعني، أكيد حقك إن أنتَ تقلق منها، وخصوصًا لو أنتَ رايح في مكان جديد ومعاك ولوحدك كمان معاكش حد ممكن تلجأ له. آآ، حاولت تعمل إيه طيب، عشان تضيع القلق ده منك؟ يعني أنا حاسة إن القلق زايد أوي عندك في الحتة دي، ف ح هل عملت أي خطوات تخلي القلق يضيع أو تحاول تطمن نفسك شوية؟
والله لأ. يعني أنا موضوع الفلوس ده حتّى لمّا أكون باسافر مع ناس أو كده، يعني بابقى على طول موضوع الفلوس ده مقلَّق منّه. يعني أتذكَّر في مرّة مثلًا إحنا رُحنا ما كانش يعني م أ نزلنا كُلّنا من الفندق وأنا كنت واخد معايا الفلوس بتاعتي معايا واخد معايا م مفاتيح، واخد معايا موبايل، واخد كل حاجة. ورُحنا على البحر ما لقيناش زي دَواليب أو حاجة نشيل فيها حاجاتنا.
إمم. آه. أماكن تشيلوا فيها الحاجات وتقفلوها بقِفل مثلًا أو بمفتاح ويبقى معاكم.
بالضبط آه. فاضطريت بقى إن ما من إن أنا لو هم كُلّهم نازلين البحر أنا قاعد برّه مع الحاجة بتاعتي لمّا ييجي حد يطلع أو حاجة أقول له خلِّ بالك من الحاجة وأروح نازل أنا. والموضوع بقى فِضل مقلّقني إن إحنا مش عارفين كُلّنا نستمتع إن إحنا ننزل كُلّنا مع بعض كده. والواحد يعني البحر ده بح بيكون للإسترخاء كده، بس القَلَق بقى على الفلوس إن الفلوس مثلًا تضيع أو المفاتيح أو الموبايل أو كده، خلّاني على طول إن إن هو بقى عاملين كإنّنا شيفتات بنحرُس الحاجة أو كده. يمكن القَلَق ده ما كانش عند اصحابي وما جرالهمش حاجة، بس باخاف إن الموضوع يعني أدّي الأمان في مرّة ألاقي نفسي آآ لِبست في حيطة أو كده.
إمم. تتعرّض لموقف طبعًا تكون أنت مثلًا مش حابب تتعرّض له أو أو حاجة منّك تضيع وبتبقى غالية عليك. أكيد أنا فاهماك طبعًا.
بالضبط، آه. مش عارف يعني هل في مثلًا حل للموضوع ده إن أنا مثلًا أشيل فلوسي في ال في بنك؟ أصرف مثلًا من الكريديت كارد؟ مش عارف إيه اللي ممكن يكون حل مناسب للموضوع ده بحيث إن أنا أكون مآمن وأشيل الموضوع الخوف ده، وأقدر إن أنا أستمتع بالرحلة. فمش عارف إيه أنسب حل. أنتِ شايفة إيه أنسب حل في الموضوع ده؟
يعني فك فكرة الكريديت كارد دي حلوة أوي. وبرضو في فكرة يعني أنت آآ، دي حاجة هتسهل عليك وفي فكرة تانية، ممكن إن أنت تقسم فلوسك مثلًا، تحطها في محفظتين آآ، تحط الكارت والكاش مث الكاش في حتة والكارت في حتة آآ، دايمًا لما تكون موجود مثلًا لو أنت في بلد جديدة ما تتنقلش في في في م في وسيلة مواصلات مثلًا فيها ناس كتير، ممكن تتعرض إن أنت تسرق آآ، ما تروحش أماكن فاضية، ما تروحش شوارع مثلًا تكون فاضية وتحاول إن أنت تمشي فيها، خلّيك مع الناس دايمًا. آآ، دايمًا مثلًا خلّي معاك أرقام طوارئ أو حط معاك خريطة عشان كمان أنت كنت بتشتكي إن أنت خايف تتوه. فبرضه الحتة دي ممكن تفرق معاك، حط خرايط مثلًا، الحاجات دي كلها يعني أعتقد لو عملتها ممكن تحسسك بالأمان شوية.
ده والله فعلًا موضوع إن أنا أقسّم الفلوس ده وإن أنا يعني أ ما يبقاش الف الحاجات كُلّها حاططها في مكان واحد أو كده، ده أعتقد هيكون حَل مناسب فعلًا. آآ، وبرضه إن أنا ما أركبش مواصلات زحمة أو كده، عشان يعني ما حدّش مثلًا ي ينشُل مثلًا المحفظة منّي أو ينشُل التليفون أو كده. لإن أكيد طبعًا لمّا بتكون الدنيا فاضية، بيكون الموضوع أقل خطرًا لإن أنا ما فيش حد آه، حد هييجي يلزق فيكِ أو كده، إنمّا لمّا بتكون الدنيا زحمة، فبتبقى بقى واقف م قَلقان، ففعلًا موضوع الزحمة ده وإن أنا ما أمشيش برضه في شارع فاضية، بحيث إن الناس برضه بتخاف إن حد يشوفها يبلّغ عليها أو كده، فعلًا ال الحلول دي جميلة. بس برضه بقى يعني ده بالنسبة لموضوع السرقة والفلوس وكده، بالنسبة بقى لموضوع التَوَهان وإن أنا باخاف إن أنا أتوه أو أركب مواصلة غلط أو كده، فإزاي بقى أتمشّى وأستمتع بال التمشية كده؟ أنا باحب أنزل أتمشّى كده آحُط السماعات في وداني وأسمع أغاني، وأتمشّى، أتفرّج على شوارع البلد والأماكن وكده. فإزاي أضمن إن أنا ما أتوهش بقى في ال وأنا باتمشّى كده و وباستمتع بجمال البلد اللي أنا فيها؟
أسهل أكيد طبعًا. يعني ممكن كمان تحاول إن أنت تتحاول مع تتعامل أو تتواصل مع السكان المحلّيين اللي حواليك، يعني أنت هتبقى مثلًا نازل تتمشى في شارع رئيسي في البلد نفْسها، آآ ممكن تك تلجأ إن أنت تسأل على عناوين، وأنت بت بتتكلّم مع الناس، آآ تشوف مثلًا محلّات من اللي حواليك الأماكن اللي حواليك فتدخل تسألهم، عايز تروح فين؟ أو ت هُم هيشرحوا لك وتطلب المساعدة بطريقة سهلة يعني، وحاجة تانية ممكن تخلّي معاك مثلًا قبل ما تسافر تحاول إن أنت تطبع كده خريطة، أو أو تحط تخطيط مسار كده قدّامك، وتحدّد الأماكن اللي أنت عايز تروحها، وتشوفها سواء على الخريطة أو تخ شوف تدخل على الموبايل تشغّل google maps وهتلاقي نفْسك ماشي في الأماكن الصح، آآ ال التطبيق ده أو الأبليكيشنات اللي نازلة جديد والحاجات اللي موجودة على الموبايل، هتسهِّل عليك كتير أوي على فكرة.
والله هو موضوع إن أنا أسأل الناس المحليين ده فعلًا هيكون كويس، موضوع الخريطة أنا باحب إن أنا أتمشّى كده زي ما بيتقال، م مطرح ما رجلي تودّيني أروح، أحب كده إن أنا أستمتع كده ما أحبش إن أنا باحب أستكشف البلد ما باحبش إن أنا أكون عامل program كده، وأكون عارف متوقِّع إيه اللي أنا هاشوفه لأ، باحب إن أنا أتفاجئ باللي أنا باشوفه، بس موضوع السُكّان المحلّيين ده بيبقى حلو وساعات السُكّان المحلّيين بيقولوا لك على حاجات، مش هتلاقيها على النت أو كده.
ما تكونش أنت عارفها بالضبط.
بالض بالضبط آه، بس أنا من ضمن الرحلة بتاعتي أنا هاروح ألمانيا، فأنا ما باعرفش أتكلّم ألماني كويّس، فإزاي أقدر أتواصل بقى مع ال السكان المحلّيين؟ أنا باتكلّم إنجليزي، هل مثلًا ممكن أكلّمهم إنجليزي، والّا ممكن أستخدم مثلًا حاجة تساعدني في الموضوع ده إن أنا أعرف أتكلّم معاهم، وأسألهم بقى على الأماكن اللي أنا أزورها وكده؟
هي فكرة طبعًا إن أنتَ بتتكلّم إنجليزي دي كويّسة جدًا، و وهي أكيد ال اللغة دي يعني بين كلّ الناس في العالم بيتعاملوا بيها، بس أعتقد برضو في جزء بيحاول إن هو يحافظ على ثقافة لغته، أو بيكون مش بيعرف يتعامل إنجليزي، ممكن أنتَ في الحالة دي تنَزِّل برضو في تطبيقات بتبقى على الموبايل بتدّيهم الكلام اللي أنتَ عايزه، وبيبقى التطبيق بالصوت آآ، يكل ي ينقلوا لك أو يترجموا لك الجملة اللي أنتَ عايزها، دي أعتقد هتسهِّل عليك لو أنتَ ح يعني حاولت تتكلّم بالإنجليزي قدّام حد وما فهمكش، فتتعامل بقى بالطريقة دي، إن أنتَ تجيب الtranslation أو ال الحاجة اللي مترجمة كده بapplication بيترجم، وتدّي له الجملة اللي أنتَ عايزها، وهو يسمّعها أو يقولها لل للشخص اللي قدّامك، فبالتالي الشخص هيفهم، وأنتَ ممكن برضو تسمّعه جملة الشخص و والapplication يترجم لك، إيه رأيك في حاجة زي دي؟
الموبايل فعلًا فكرة حلوة إن إن أنا أعرف أتواصل مع الناس أو كده، فعلًا في مَرّة سائح وقّفني وأنا هنا وكان عايز يسأل على حاجة، راح قايل لي: "استنى." وفَتح Google translation وخلّى هو يقول لي الكلمة الحاجة بالعربي اللي هو عايز يقولها أو كده، وأنا رُحت رادد برضه عليه عن طريق Google Translation، ففعلًا فكرة حلوة أنا ما فكّرتش إن أنا أجرّبها. آآ طيب حاجة أخيرة بقى لو أنا خايف إن أنا أتوه، آآ، أحسن حاجة إن أنا آخد مثلًا العنوان بتاع الفندق اللي أنا قاعد فيه واسم الفندق وكده وأكتبه مثلًا في ورقة، والَّا إن أنا على الgoogle Maps مثلًا، أعمل مثلًا حفظ للمكان اللي أنا فيه، والّا آآ زي ما بتقولي، على موضوع الخريطة أعلّم على أطبع الخريطة وأعلّم على المكان يعني إيه أحسن طريقة، بحيث إن أنا أ أبقى أكون ضامن إن أنا عارف المكان بتاع الفندق اللي أنا قاعد فيه وأعرف أرجع له بسهولة؟
بُص الحاجة اللي هتطمّنك أكتر أعملها، وممكن كمان فكرة أنت أول ما تروح الفندق اللي أنت فيه، تعمل Share location لنفْسك على الwhatsapp، وت وتحطه مثلًا على الموبايل، أ دي حاجة مبدئيًا، وتحاول إن أنت برضه تعمل search على google Maps وتكتب اسم الأوتيل أو اسم المكان، وت وتسَيِّف المكان م عندك برضه على الموبايل، وبرضه عشان ب ت تبقى يعني حاكم كلّ حاجة حواليك، لو مثلًا لا قدر الله ل لو الموبايل ما بك ما كانش موجود أو طه تاه منك أو فصل شحن، ممكن برضه تحط ورقة أو تحط الخريطة زي ما قُلت لك، وتكتب عليها مكان الأوتيل وتحط وتحطها في جيبك، تبقى موجودة في جيبك، بحيث إن لو الموبايل فصل شحن تبقى هي موجودة معاك وما تبقاش قلقان.
والله فعلًا فكرة جميلة، وعاجبني المنطق اللي أنتِ بتن بتكلّميني منه إن أنا م أبقى أعمل كذا حل، الفلوس أوزّعها في كذا جيب، ال المكان اللي أنا قاعد فيه يكون كاتبه على الموبايل وأكون باعته اللوكيشن لنفْسي وأكون معايا ورقة، فعاجبني فعلًا المنطق ده وأعتقد المنطق ده هيكون مفيد جدًا في السفَر، وإن أنا أتحرك في أماكن أنا مش عارفها من غير ما أك أخاف إن أنا أتوه أو أتسرق، فباشكرِك جدًا إنِك ساعدتيني إن أنا أرتِّب أفكاري واقترحتِ عليّا أفكار جديدة، شكرًا جدًا لوقتِك ومجهودِك.
أنا تحت أمرك في أي وقت.